Hello!
Hello, magandang umaga.
Magandang umaga rin.
Kamusta po kayo?
Mabuti, ikaw kamusta?
Eh, ito mabuti naman, ah, nag-aantay na lang para makapag-tanghalian na, di ba?
Ah, oo, oo. Oo.
Ikaw ba, naghahanda ka na ba diyan para sa pananghalihan mo?
Oo, naghahanda na rin. At, ikaw
Tsaka ano, habang naghihintay ako, eh, ane eto nakikinig ako ng
Mm.
musika kanina.
Ah, ganyan din ako, eh, kapag may ginagawa ako lalo gawaing-bahay, may musika ako sa background.
Oo, nga. Oo, tama, tama. Eh, may tanong ako dahil diyan, dahil sa pareho din naman tayo ng mahilig sa musika, di ba?
Oo. Mm. Oo.
Ah, paano nakakaapekto ang musika sa 'yong araw-araw na buhay?
Nakaka-affect din, kasi nakakagaan din siya ng mood, kapag yun nga nabanggit ko, kapag may mga gawaing-bahay ako, kahit sa minsan, kahit sa paglalaba, parang hindi mo na kasi masyadong maiinda o kahit ba wa maraming hinuhugasan, hindi ko hindi mo na namamalayan. Kasi ano siya, dahil sa musika, dahil na nadad di minsan yun nadadala ka o kaya nakakagaan lang ng pakiramdam yan, sa araw-araw para sa'kin.
Oo, nga, tama, tama. Tama. Tama, tama. Sang-ayon ako diyan.
Kayo naman, paano nakakaapekto ang musika sa araw-araw na buhay mo?
Ah, ano, ah, siyempre ang musika't sa'kin na ay ano, pinakamahalagang bahagi araw-araw na buhay na mararami sa atin, kabilang na ako.
Oo.
Ay, sa tingin ko ang musika sa akin ay parang ano, parang kaibigan na laging nandiyan.
Oo, tama.
Kumbaga, nagbibigay siya ng lakas o kaya kahit pahinga sa gitna ng abala at stress, di ba?
Oo, oo.
Lalong-lalo na sa tuwing ano, ah, nagsisimula ang araw ko. Madalas may playlist akong pinapakinggan depende sa mood ko, di ba? Minsan upbeat para masigla, para ma-boost ang energy ko.
Ah, oo. Oo.
Lalo na kung may gawain akong kailangan tapusin. Minsan mga chill, relaxing naman para maka-focus, di ba?
Oo. Tama.
Tsaka yun nga ginagamit ko din siya bilang ano, pangpa-relax.
Oo, ayun nga. Yun ba yung sa bale, ang mga pinapakinggan mong musika 'pag gusto mong magre mag-relax, yung chill lang? 'Yan ba yung kadalasang pina ah, okey.
Di ba? Oo, chill. Oo, yun yung mga pinakinggan ko na mga musika.
Oo.
Tsaka ano, ah Um. Habang ano, habang may ginagawa din ako, eh, sinasama ko siya sa ano, sa gawain ko para maging para hindi siya maging mabigat. Parang magaan lang yung pakiramdam mo, di ba, habang nakikinig ka ng musika.
Oo. Oo. Totoo. Totoo 'yan, oo.
Di ba? Baga, parang mas pinapadali yung trabaho mo kapag ano, may musika kang pinapakinggan, di ba?
Pinapakinggan. Tama. Oo.
Magagaling lang. Di ba?
Oo.
Tsaka ano, ikaw ba?
Ako naman 'pag nagre-relax ako, wala, eh, wala naman. Pero meron din akong playlist tapos naka-shuffle lang <gasps> palagi. Kaya, ano, depende, parang lahat lahat naman ng nilagay ko sa playlist, eh, gusto ko kaya kung ano man yung tumugtog do'n, ayan, naka nakakadulot din talaga ng magandang mood. Oo. O kaya 'pag gusto mong halimbawa, meron kang sa trabaho parang kailangang mag-focus, puwede din naman yung parang ano, yung parang walang mga lyrics. Talagang ano lang, um, para lang may pinapakinggan ka, para hindi lang din gano'n katahimik. Oo.
Ah, oo nga. Ako din ako din ako din. Oo nga. Tama, tama. Tama. Hmm. Oo nga. Tama, tama. Sang-ayon ako diyan.
Naranasan mo na ba ay sige, sige lang.
Ikaw ba narana ah, sige, sige. Ano 'yon? Ano 'yon?
Ah, naranasan mo na bang may kanta na talagang nakapag nakabago ng pakiramdam o pananaw mo sa isang sitwasyon?
Ah. Ah, ano, ah, oo, naranasan ko na talaga yun. Yung may mga kanta na bigla mong maririnig tapos <coughs> parang mag-iiba agad ang pakiramdam mo. Oh, 'di ba, o kaya maging ang pananaw mo sa isang sitwasyon, 'di ba? Kasi ano, ah
Oo. Oo. Oo.
isa sa mga pagkakataon na na talagang naalala ko nun ay nung dumaan ako sa isang mahirap na yugto sa buhay. Kasi kung kung saan pakiramdam ko ay parang walang-wala na talaga akong pag-asa.
Hmm. Mm. Mm.
Sobrang bigat na ng mga problema, mga gastos ,'di ba? Halos gusto ko ng sumuko talaga.
Oo.
Eh, sa panahon na yun may isang kanta na
Oo
paulit-ulit kong pinakinggan.
Oo.
Kumbaga, isang awitin na may lyrics na nagbigay sa'kin ng lakas at pag-asa.
Oo.
Di ba? Kumbaga ano, ah, yung Anong tawag dun? Hmm, kantang yun ay ano, yung Liwanag sa Dilim.
Ah, ng Rivermaya. Oo, oo.
Oo. Di ba kumbaga, sa gitna ng dilim, may liwanag pa rin, di ba?
Oo. Totoo naman, tama.
Tsaka ano, ah, hindi lang yun. Nakakatulong din ng
Oo.
Kanta. Kumbaga ano, ah, nab nabigyan ako ng lakas, kumbaga
Oo.
Naisip ko na may pag-asa pa pala.
Mm.
Tsaka ayun, dun sa narini na napakinggan ko na music, eh, nagbago ulit yung pananaw ko sa buhay. Tsaka nagpursigi ulit ako. Tapos nalampasan ko yung mga problemang pinagdaanan ko nung time na yun.
Oo. Mga pagsubok, oo.
Oo, ng dahil lang dun sa kanta na yun. Eh, parang naiba yung perspective ko sa buhay.
Oo.
Di ba?
Oo.
Ikaw ba?
Wala namang parang partikular na kanta, pero may mga kanta ka na may maaalala ka 'pag narinig mo. O kaya naman kapag ganyan din, 'yung me medyo mahirap ang buhay, kadalasan 'yung mga may mga worship songs o kaya 'yung kay Gary Valenciano'ng Natutulog ba ang Diyos? 'Yan. Kapag, um, nung panahon na ganun din na, um, napakalungkot o napakabigat ng pinagdadaanan ko, 'pag pinapakinggan ko 'yun, nakaka nakakaiyak tsaka, pero mag maiisip mo na totoo naman na talagang ano, wag kang panghihinaan ng loob dahil matatapos din naman 'yung mga, ah, hirap na pinagdadaanan mo. Ah, talaga namang nakakalungkot, talaga namang may mga ganun naman talagang pagkakataon, mawawalan tayo ng pag-asa. Pero yun nga, may mga kanta na maaaring magbigay sa atin ng lakas para lumaban. Oo.
Mm. Mm. Oo nga. Oo nga ano? Mm. Mm, tama, tama. Tama, tama. Oo nga, eh. Oo, tama. Sang-ayon ako diyan.
Tama. Sa pagpress stress ka naman o pagod ka sa trabaho, pa'no nakakatulong ang musika sa'yo?
Ah, ano, ah sa tingin ko isa 'to sa mga bagay na talagang nakatulong sa'kin para isang para kasi siyang ano, escape.
Oo. Ah, oo, oo.
Kumbaga, pahinga ito para sa utak at damdamin ko, <yawns> di ba? Kumbaga, sa dami ng mga gawain tsaka pressure na kailangan harapin araw-araw, minsan napapagod talaga ako na hindi lang sa katawan kundi pati rin sa isip, di ba?
Oo. Oo.
Kumbaga ano, ah kapag napapagod ako, eh, 'yong madalas kong piliin yung mga kalmadong kanta, yung mga chill para mapahupa yung mga tensyon, oo. Para mahupa mahupa yung mga tensyon, di ba?
Oo, para ma-relax ka. Oo. Oo.
Di ba yung tunog ng mga hindi malakas tsaka o kaya mabilis ang tempo kasi nga nakakatulong ito para huminga nang malalim at bumalik ang focus, di ba?
Mm. Mm.
Tsaka minsan nga din kahit simpleng background music lang ay sapat na para maibsan ang bigat ng araw ko, di ba?
Makakatulong na Oo, totoo 'yan. Kaya nga ganun din yung mga pinapatugtog 'pag magpapa 'pag mga sa mga spa, di ba? 'Pag sa mga gusto mong mag-relax.
Oo nga, tama. Kumbaga, parang mas madali kang makatulog, di ba, lalong-lalo na sa spa. Yung mga instrumental na mga music.
Oo. Totoo.
Kumbaga, napaka ano, napaka-relaxing niya talaga.
Oo. Marami namang iba't iba na rin talagang musika ngayon, ganyan. Depende kung, ah, ano yung gusto mong maramdaman, um, ako naman kapag oo, malaking tulong din talaga ang musika 'pag stress kasi yun, mababago niya yung mood mo. Siyempre, 'pag pagod ka na gusto mo naman na sumaya o mawala yung, ah, isip mo dun sa bigat ng trabaho. Kaya ako ako yung mga masasayang, ah, musika din, mga masasayang kanta para, um, kahit papaano naman yung alam mo na kahit pagod ka na, yung kahit konting ano lang, magbigay sa'yo ng kasiyahan. Kasi babalik kayo magtatrabaho na naman ulit, kumbaga, parang sandali lang medyo mapawi yung pagod mo o stress mo. Oo.
Di ba? Hmm. Oo nga. Oo, tama. Mm. Tama, tama. Oo nga. Tama, tama. Tama. Kumbaga ano, ah kumbaga kasi nagbibigay ito ng comfort at mental break 'di ba?
Totoo, totoo.
Parang may kausap akong kaibigan sa ta sa kanta.
Oo.
'Di ba? Kaya ano, um kumbaga para siyang nakakaintindi sa nararamdaman ko.
Nararamdaman mo. Oo.
Oo kasi yun nga 'di ba, kumbaga may mga music kasi nga talagang nakakapagwala talaga ng stress.
Oo.
Kasi depende din sa mood kapag gusto ko ng ano mag-ehersisyo, eh, do'n ako makikinig sa mga upbeat na mga kanta.
Oo.
<yawns> Yung parang party party gano'n.
Mm.
Para mas maganahan pa sa ano sa ehersisyo, 'di ba?
Sa pag-ehersisyo. Oo.
Kaya naman gusto ko lang mag muni-muni, eh, makikinig ako noon sa mga, ah, melow na mga kanta.
Mm, tama.
Ba para mas makapag-isip-isip pa sa mga ano mo sa buhay 'di ba?
Oo. Sa tingin mo ba Oo.
Eh, ano Oo, um Anong ta dagdag ko pa diyan, eh, kapag ano, lalong lalo na kapag ikaw ay heartbroken, di ba? Parang ang sarap ma makinig ng mga sad songs para mas lalo mo pang maramdaman yung sakit, di ba? <chuckles>
Oo. <chuckles> Oo, ganun naman siyempre para kunya talagang, ah, pakiramdam mo may naka
Para para ma-feel mo talaga yung sakit talaga.
Oo. O kaya may kaagapay ka, may nakakaintindi ng nararamdaman mo. Siguro kaya ganun.
Tapos yung tapos yung lyrics, eh, tugmang-tugma pa talaga sa ano, naramdaman mo, di ba? <chuckles> Napakagaling lang.
Oo, nararamdaman mo. Kaya nga, eh. Oo. Ah, pero sa tingin mo ba may musika na bagay sa bawat bahagi ng araw mo? Halimbawa, sa umaga, tanghali o gabi, ganyan?
Ah, ano, ah, sa umaga naman, eh, tuwing naliligo ako, ah, nakikinig ako ng mga pangha hype songs. Para yung mga positibo na mga kanta para mas maganahan ako sa araw ko, simula ng araw ko, di ba? Sa tanghali naman, eh, ano yung mga kahit ano lang yung mga makita ko na magaganda.
Oo. Ah. Oo. Oo.
O kaya magandang pakinggan. Di ba?
Oo, oo.
Tsaka ano, ah, ano, kapag may task na ano, na kailangan talagang kailangan ng focus sa tanghali, 'di ba? Kumbaga, yung mga pinipili ko yung mga chill lang o kaya mga Lo-fi na beats para hindi ma-distract.
Oo. Ah, Lo-fi, oo. Oo.
'Di ba? Kaya sa gabi naman ano, ah, gusto ko yung mga calming at mga relaxing na musika.
Para maka ma sa pagtulog, bago matulog, totoo.
'Di ba? Oo, ah, minsan nga, ah, nung nakaraang araw, eh, nakinig ako ng music na melody sa pagtulog ko. Kumbaga, nakasukbit pa rin yung AirPods ko sa ano ko
Oo.
sa sa tenga hanggang sa paggising. <chuckles> Nalowbatt na lang yung ano, <chuckles> yung AirPods. <chuckles> Oo. Kaya napaka-epektibo talaga, 'di ba?
Sa tenga. Oo. Mhm. Ah. Kasi nga nakatulog ka na. Oo. Oo, totoo 'yan.
Ayun nga nakatulog, eh, tapos paggising ko ang sakit sakit na ng tenga ko. <laughs>
Kasi hindi mo pala natanggal.
Oo. Ikaw ba?
Ah, gano'n din sa umaga dapat yung masigla kasi siyempre ganon mo sisimulan yung araw mo, yung nakaka nakakaganda ng mood mo, hindi parang hindi naman bagay na 'pag gising mo sa umaga, yung parang medyo malungkot o kaya mga senti kasi siyempre sisimulan mo naman yung araw mo ng, ah, medyo masaya. Tapos gano'n din sa gabi, mahilig naman ako sa nature. Sa agos yung kunyari tubig sa dagat, ganyan. 'Yon yung mas nakakapagpa 'pag mahi nahihirapan akong matulog gano'n yung mga pinapakinggan ko, yung basta may tubig na music, ganyan, na parang pang spa na o parang pang nagpapamasahe. Yon ang ano, madaling makaano, para makatulong kapag hirap makatu
Mm. Tama, tama.
Ganyan, oo.
Oo nga 'no? Tama, tama. Sang-ayon ako do'n sa mga sinabi mo. Eh, sa huli, eh, sa madaling salita ay naniniwala ako na may musika talaga na swak sa bawat bahagi ng araw, 'di ba? Dahil iba-iba ang ating mood sa araw na 'yan 'tsaka pangangailangan natin sa bawat oras, 'di ba? At ayon lang at 'no, maraming salamat sa mga ibinahagi mo, ah.
Oo. Totoo. Mm. Tama. Salamat din sa oras mo at mag-iingat ka.
Oo. Oo, marami Oo, ikaw din.
Magandang araw. <chuckles>
'Tsaka makikinig, oo. Magandang araw ulit at ano, paalam.